Bah en fait, je me disais, heu, si j'en achète une nouvelle, heu, elle est un peu différente, tu vois? Le manche, tout ça, c'est différent, la forme est différente, elle est peut-être plus légère ou autre. Je pourrais tester pendant un temps, d'avoir les 2 et puis je vois si, heu, bah si je vends la mienne ou si je garde celle-là, ou tu vois?
Mmh. Ouais le souci de ça, c'est que ça te fait encore des dépenses, heu, sans avoir de rentrée, heu, de rentrée en phase. Donc c'est vrai que bah, déjà d'occasion c'est bien. C'est vrai que c'est une bonne idée parce que ça te permet quand même de limiter les coûts et puis, heu, si voilà généralement, heu, si tu t'en sers quelques mois et que tu la revends, elle aura pas perdu beaucoup de valeur sur le marché de l'occasion. Donc tu sais déjà que tu peux la revendre à un prix, heu, probablement correct, si dans quelques mois tu vois que ça n'a pas, heu, ça n'a pas évolué. Après, peut-être quelque chose aussi qui peut marcher, c'est de se dire: «Allez, je me prends 3 mois et si dans 3 mois, j'en ai encore envie, heu, dans ce cas-là, je je franchis le cap» tu vois? Des fois, heu, finalement tu as une envie, heu, voilà et en fait elle passe et tu passes à autre chose. Donc heu, des fois peut-être de te forcer un peu sur une limite comme ça, ça peut être intéressant aussi, heu, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais c'est vrai. Ben heu, je suis je suis complètement d'accord. De toute façon à un moment il va bien falloir, parce que tu vois, si si, heu, j'en parle aujourd'hui, je pense que c'est déjà parce que ça m'impacte. Avant ouais tu vois! Avant je le faisais, heu, je faisais ça ça avait aucun, b f je je jou m je m'en moquais, heu, ça avait pas d'impact et tout. Là je pense que ça me touche suffisamment pour que tu vois, j'ai besoin co commencer. Ouais, voilà.
Mouais, ça pose un problème pour toi et c'est pas évident, heu, ouais. Ouais, ça commence à impacter le reste de ta vie et du coup, heu, c'est pas forcément, heu, évident à gérer. Bah en tout cas, heu ouais.
Ouais. Je pen je pense que c'est ce que je vais faire, ouais, je vais tout de suite, heu, m'essayer de me bloquer 3 à 4 mois pour faire un 1er pas, commencer, heu, voire çaa me permettra de faire passer des paiements aussi tu vois? Heu, hein.
Ouais, voilà, essayer de refaire un peu tes finances et puis comme ça tu laisses 2-3 mois et tu vois, heu, d comment tu te sens. Si ces choses-là, c'est toujours des envies vraiment très, très importantes, bah dans ce cas là, effectivement le marché de l'occasion ou de la location ça peut être des idées pour toi, heu, un peu à creuser. Bon en tout cas, heu, je pense que ça va
Ouais tu as raison. Tu as raison. Mmh mh, mmh. Hein en fait, ça m'a ça m'a vraiment fait du bien de te parler, heu, c'est tes tes conseils se enfin é ils ont été vraiment pertinents, heu, je pense que ça m'a mis sur la bonne voie, franchement merci beaucoup.
Bon, tant mieux. Super bah, moi j'ai confiance en toi hein, je suis sûre que ça va s'arranger, heu, effectivement, laisse passer un peu de temps et puis, heu et puis ça va ça va passer, heu, j'en suis sûre. Bon courage en tout cas.

Ouais c'est, s pourquoi pas, pourquoi pas, c'est c'est une super idée, hein, heu heu, c'est une super idée, heu, ah c'est je pense que ça pourrait résoudre un paquet de problèmes. Alors je sais pas si tout se loue, tu vois? Parce que, bon, voilà.
Ouais. C'est ça, il y a des je pense des produits, heu, dont tu as envie ou dont tu rêves et sur lesquels tu te projettes, qui sont peut être, pas du tout, heu, dispo, heu, en location. Bon dans ce cas là, heu, il faut peut-être réfléchir à à d'autres solutions, mais c'est vrai que parfois, ça peut peut-être, heu, être une idée, et est ce que tu as déjà essayé aussi, de te fixer, heu, des limites? Par exemple tu te dis, voilà ce mois-ci, heu, je sais pas quelle est ton épargne, heu, restante après, heu, tes charges et cetera. Une fois que tu as reçu, heu, tes revenus, heu, voilà. Ce mois ci j'ai 300€ et heu, je me force à ne pas, heu, à ne pas les dépenser. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà essayé, ou en fait, tu sais que c'est impossible sur toi, ça fonctionne pas et tu vas quand même franchir, heu, la limite?
Bah disons que les mois où j'en ai marre de manger des pâtes du 15 au au 30, heu, oui ou ouais le mois d'après voilà le mois d'après honnêtement, je dois t'avouer que j'ai pas trop envie d'acheter, heu, la chose, c'est que je suis très, très sensible et en plus je le sais que c'est pas enfin c'est fait pour, mais hem, tout ce qui est, tu vois? Soldes, heu heu, black friday, Noël, heu, promotion incroyable, je dis: «Mais comment je peux passer à côté de ça! Ah non c'est c'est trop bien, heu» tu vois? Par exemple <chuckles> bah là, par exemple hein, hem, je joue déjà pas, heu, trop de la guitare que j'ai, qui est, heu, ultra coûteuse. Bon je suis en train d'en regarder, pour acheter 1 autre.
Ça va te forcer à te restreindre un peu, heu OK. Ouais black friday, OK. Ouais. D'accord, ouais, c'est difficile pour toi en fait, c'est plus fort que toi, c'est vraiment, heu, quelque chose, heu, contre lequel, heu, t tu as du mal à lutter, quoi.
Parce que je suis je suis a j'ai découvert. Bah, et c'est c'est le truc, c'est que j'ai découvert le marché de l'occasion, heu, et en France, les gens qui vendent leurs guitares, sur le marché de l'occasion, heu, ben en fait, ils les bradent. C'est de la folie, heu, et là, j'ai trouvé des guitares qui sont extraordinaires. Alors moins cher que ce que j'avais payé à l'époque neuf, pour pour celle là, mais hem, je pourrais avoir une collection et des des guitares de de de folie, et je me dis, est-ce que ça me remotiverait pas, tu vois?
Mouais. Ouais. Ouais, mais est ce que par exemple déjà, tu pourrais, heu, peut être commencer par revendre la tienne, si finalement elle te va pas, elle te plaît pas? Ou est ce que du coup tu te projettes dans un truc, heu, plus grand avec plein de guitares accrochées, heu, et cetera?